जी, जब भी अ, वीकेंड आता है और हम अ, प्लान करते हैं कि हमें कहीं सफर पे जाना चाहिए और उसकी हमें प्लानिंग अ, करनी चाहिए, योजनाएँ बनानी चाहिए तो मैं बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करने लग जाती हूँ उस टाइम पे और क्योंकि मुझे लगता है कि अ अ, सब चीज़ें पता नहीं सही से चल पाएँगी या नहीं चल पाएँगी और अभी की बात करें, अभी जैसे मुझे 25 तारीख़ को फिर से अ, सफर के लिए निकलना है, और जैसे उसमें भी हम घूमने जा रहे हैं और अ, उसमें करीबन 10 दिन का वो ट्रैवल है। उसमें भी मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या-क्या रखूँ या कैसे जाऊँ, और अ, कुछ चीज़ छूट ना जाए क्योंकि अ, यहाँ पर गर्मी पड़ रही है अभी मेरे अ, जगह पर और जहाँ हम जाने वाले हैं, वहाँ पे बहुत ठंड है। तो मुझे ये चीज़ें भी देखना पड़ रहा है कि मैं इतना सामान ले जाऊँ कि मेरी अ, ट्रॉली जो है, वो ओवरवेट ना हो, तो इन सबको सोच के मैं बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रही हूँ। इसी के सिलसिले में, मैं आज आपसे सलाह लेना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपने तनाव को कम करूँ?
जी। जी, समझ सकती हूँ। देखिए, मैं आपकी अ, परेशानी अ, का समाधान आपको बिल्कुल दूँगी, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अ, मुझे एक बात बताइए, आपने बोला आप घूमने जा रहे हैं और आपको सामान चाहे, आपको उस चीज़ का तनाव हो रहा है। आप अकेले जा रहे हैं या फिर आप घूमने किसी के साथ जा रहे हो?
जी। अ, जी, वैसे तो मैं साथ में ही जा रही हूँ। मैं और अ, मेरे हज़्बन्ड जा रहे हैं घूमने के लिए और अ, हमने वैसे तो मतलब कोई प्री-प्लानिंग नहीं थी हमारी कि हम अ, 25 से घूमने जाएँगे या अ, इधर जाना है हमें। और वैसे हमने सोचा था कि हाँ, कहीं न कहीं जाएँगे। लेकिन अ, उम, अ, मतलब अभी जैसे कल ही मुझे पता चला है कि हम घूमने जाने वाले हैं 25 को और हमारा 10 दिन का ट्रिप है। वो भी इतनी दूर है और अभी क्या है कि हमारे पास कोई ठंडी के कपड़े भी नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें सोच-सोच के मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ और अभी जैसे महाराष्ट्र साइड आप बात करिए, बिल्कुल भी ठंडी नहीं पड़ रही है। तो उम, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहते हैं कि अ, ठंड तो है नहीं और ठंड के कपड़े भी नहीं थे हमारे पास। अभी जैसे वहाँ जाना पड़ रहा है और वैसे भी हमें फ्लाइट से जाना है। तो उसकी मुझे अलग से अ, मैं तनाव महसूस इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि ठंड के कपड़े बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं और फिर फ्लाइट में अ, हाँ, एक लगेज का बाउंड्री होता है कि आपको ज़्यादा लगेज नहीं होना चाहिए, वेट ज़्यादा उसका नहीं होना चाहिए। तो मुझे ना, यही लग रहा है कि मैं कैसे अपनी ट्रॉली को मैनेज करुँगी और अ, कैसे अ, मैं वहाँ पर पहुँच के और सारी चीज़ें आसानी से हो पाएँगी या नहीं हो पाएँगी? तो इसका भी तनाव है मुझे और दूसरा ये भी तनाव है कि वहाँ पे मैंने सुना है कि नॉनवेज ज़्यादा मिलता है खाने के लिए, वेज अ, का मटीरियल कम मिलता है। तो मुझे इसकी भी बड़ी ज़्यादा अ, टेंशन है कि मैं पता नहीं अ, वहाँ पर क्या खाऊँगी, क्या नहीं। तो मैं एक लिस्ट बनाना चाहती हूँ कि जिसमें मुझे ड्राइ जो नाश्ता होता है, वो सब मैं रख के ले जा सकूँ। जी।
जी। जी। जी। बिल्कुल, आप बनाइए बिल्कुल लिस्ट बनाइए और आपको अ, ये सब चीज़ें तनाव दे रही हैं आपने बताया। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप मतलब रोज़मर्रा की जो आपकी आदतें हैं और वो आदतें आप अपनी कायम रखना चाहती हैं या फ़िर कुछ अपनी अ, मतलब कुछ अलग आप चाहती हैं कि वहाँ पे आपको मतलब लगे आपका आपको कुछ नया अ, मतलब कुछ एन्जॉय करने को मिले, आप क्या सोच रही हैं? आप वा अपनी ट्रिप को लेके?
जी। जी। मैं अपनी ट्रिप को लेके पहले तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि चलो ठीक है, हम घूमने जाएँगे। लेकिन अ, मेरी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, जो कि जनवरी अ, को मेरा एग्ज़ाम है जनवरी दस को। और इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा तनाव में आलरेडी हूँ कि अ, मेरा एग्ज़ाम भी है और मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रही होंगी, वहाँ पे घूम रही होंगी। तो ये चीज़ अ, जो है जैसे आपने बोला कि आप कौन-सी आदत अ, कायम रखना चाहते हो, तो मैं यही एक आदत कायम रखना चाहती हूँ कि मैं भले ही वहाँ पे घूम रही हूँ या और हम कुछ भी कर रहे हों या हम होटल के रूम में आ गए हैं, आराम भी करने जा रहे हैं। तो मैं कम से कम 2-3 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकूँ। और क्योंकि अ, वो ये होता है ना कि जैसे अभी तक मैं पढ़ रही थी और 10 दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और जब लास्ट के दिनों में पढ़ाई नहीं हो पाती ना तो एक जो आत्मविश्वास है, वो नहीं आ पाता है। तो मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि भले ही मैं वहाँ पर घूमूँ, कुछ भी करूँ और मोबाइल में ही भले मैं अपनी क्लास देखती रहूँ या मोबाइल में अ, मोबाइल से ही मैं पढ़ती रहूँ। तो मैं बस ये आदत अपनी कायम रखना चाहती हूँ और बाकी एक ये भी आदत है कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें कुछ काम नहीं पड़ता घर का, तो थोड़े-से हम आलसी भी हो जाते हैं, वापस आने के बाद। तो मैं वापस आने के बाद ये नहीं चाहती कि मेरा कुछ भी काम करने का मन ना करे क्योंकि वहाँ पे बस घूमना होता है, होटल गए खाना खा लिया और अ, खाना ना बनाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। तो ये दो अ, आदतें हैं जो मैं बिल्कुल कायम रखना चाहती हूँ।
जी। जी, समझ सकती हूँ, मेरे को एक बात बताइए कि जब आप घूमने जाएँगी, तो आप किसी पहाड़ी जगह घूमने जा रही हैं? या फिर आप अ, मतलब अपने देश से बाहर घूमने जा रही हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह जा रही हैं, जो मतलब जहाँ पे पहाड़ ही नहीं होंगे, बीच वगैरह होंगे। आप किस जगह घूमने का सोच रही हैं? मतलब कैसी है वो जगह दिखने में? मुझे थोड़ा बता सकती हैं आप?
जी, हम अ, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का प्लान कर रहे थे, पूर्वीं इलाकों का और अ, क्योंकि हमने अ, लगभग इधर का देखा हुआ है, तो हमने सोचा इस बार हम न्यू ईयर अपना अ, जो नया साल आने वाला है, उसको मनाने का सोच रहे थे कि हम अ अ, पूर्वीं इलाकों की तरफ जाएँगे। जैसे कि मेघालय हो गया, गुवाहाटी हो गया। तो वैसे तो हमारा मेघालय का ट्रिप है और हमने वहीं का पूरा प्लान किया हुआ है। लेकिन वहीं है ना, कि जैसे हम अ, अभी इन दिनों में जा रहे हैं, तो इन दिनों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड अ, बढ़ गई है और मेरी एक फ्रेंड गई थी, तो मैंने उससे ये सब चीजें पूछी, तो उसने ही मुझे बताया कि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो कपड़े वग़ैरह अच्छे से लेकर आना। और वो भी जब पहुँचे थे तो बहुत ठंड थी, इस वजह से वो ज़्यादा घूम नहीं पाए और उन्होंने 2 दिन बाद ही रिटर्न ले लिया। तो ये चीज़ें सोच के मैं ज़्यादा तनाव़ में हूँ, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और अ, मैं अपने हसबैंड से भी ये चीज़ डिस्कस कर रही थी कि कैसे हो पाएगा वहाँ पे इतनी ठंड में हम कैसे घूम पाएँगे? तो उनका भी यहीं है कि अ, म कपड़े अ, ढेर सारे रख के ले चलेंगे, स्वेटर वग़ैरह अच्छे से हम ले चलेंगे और इसके बाद हम अ, घूमेंगे। लेकिन मेरे को वहीं तनाव है कि कपड़े तो हम ले जाएँगे, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि भार ज़्यादा हो गया, तो फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेज़ जैसे फ्लाइट वाले लेने लग जाते हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा अ, तनाव़ भी है और प्लस खाने को लेकर भी अ, तनाव़ है मुझे। जी।
जी, समझ सकती हूँ। देखिए अ, बिल्कुल ऐसा होता है, देखिए जब ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा रहता है ना, जब कोहरा वग़ैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मतलब फ्लाइट के थोड़ा-सा ऐसा भी रहता है कि नहीं जा रही हैं, कई बार तो मतलब मना भी हो जाता है कि नहीं जा रही हैं। तो ये जो इस तरीकें की मतलब चीज़ें हैं ना, ये अक्सर अ, तब होती है जब आपने शायद देखा होगा, जब हम देखते हैं कि अ, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड बढ़ गई है उस जगह। मुझे एक बात बताइए आप घूमना चाहती हैं, आप घूमते समय आराम चाहती हैं? या फिर आप सक्रिय गतिविधियाँ करना चाहती हैं?
जी, वैसे तो मेरा लक्ष्य अ, सक्रिय गतिविधियाँ ही करना है, जैसे वहाँ पे अ, जो भी अ अ अ, एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं वो सब करना चाहती हूँ और मैंने सुना है कि वहाँ पे ट्रैकिंग अ, भी बहुत हैं और ट्रैकिंग करके आप इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो। मतलब इस तरह का हमने काफ़ी अ, प्लान किया हुआ है। लेकिन वही चीज़ है कि मैं करना सब कुछ चाहती हूँ और साथ ही मैं थोड़ा आराम भी चाहती हूँ कि अ, घर के कामों से थोड़ा-सा मुझे छुटकारा भी मिलेगा और तो कुछ दिन मैं आराम करके भी आऊँगी और अ, मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए, भले ही मैं 2 घंटे निकाल के पढूँ। लेकिन मैं कम से कम अपने जो नोट्स हैं, वो मैं रख के ले जाऊँगी। अ, कम से कम मैं उसको रिवाइज़ करती रहूँ कि जैसे हम अगर घूमने जा रहे हैं। तो अ, मेरा मज़ा भी हो जाए और मेरी पढ़ाई भी ना रुके। क्योंकि मुझे पता है कि 10 दिन बाद जब मैं घूम के आऊँगी ना, तो उसके बाद मेरा मन इतना ज़्यादा दुखी होगा कि मैंने कुछ पढ़ाय पढ़ाई नहीं करी और मेरा एग्ज़ाम है, केवल मैं वहाँ घूमती रही। तो अ, ये चीजें मेरे दिमाग में ना आए इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं गतिविधियाँ तो करूँ ही, आराम भी करूँ और साथ ही साथ मैं अपनी पढ़ाई को भी ध्यान दे पाऊँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जैसे मैं कोई वीडियो देख रही हूँ, घूमते टाइम या जैसे हम अ, ट्र अम, अ, कार में है बस में है उस टाइम मैं अपनी वीडियो देख रही हूँ। तो मेरे साथी को ये भी ना लगे कि ये मेरे साथ घूम नहीं रही है या मज़े नहीं कर रही है, ये बस अपने पढ़ाई में ध्यान दे रही है। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं और कहीं न कहीं मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर तनाव में भी हूँ।
जी। देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि आप कोशिश कर सकती हैं और कोशिश करने से आपका मतलब एक रूटीन बन जाएगा। मैं आपको देखिए कुछ सुझाव देना चाहूँगी। आप ना, एक काम कीजिए आप ना, अ, जैसे जाएँगी तो जाने से पहले ना, आपने बताया कि आप जिस जगह रहती हैं, वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं होती है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप इस तरीक़े के कपड़े लेके जाइएगा। आप लिमिटेड कपड़े खरीदिए। बस अपने लिए आप 2-3 जोड़ी खरीद लीजिए, उनके लिए 2-3 जोड़ी ले लीजिए, जिनके साथ आप जा रही हैं या फिर वो उनको ले जाइए साथ में ही खरीद लीजिए आप दोनों जाके। और कपड़े और ठंड के कपड़े आप लेके इतने चले जाइए, उससे क्या होगा ना, आपको ज़्यादा कपड़े आपके एक्स्ट्रा भर भरेंगे नहीं जिससे आपका बैग वग़ैरह ज़्यादा भारी नहीं होगा और आप आराम से वहाँ घूम पाएँगे। दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी ऐसी जगह जा सकते हैं, जहाँ पे मतलब उम, आपको ऐसा अ, घूमने को भी मिल जाए और वहाँ पे शांति-सी हो जहाँ बीच-बीच में आप थोड़ा-सा पढ़ भी सकें, मतलब फ़ोन में। और देखिए आप कोशिश करिएगा शाम को आप होटल जल्दी आ जाइए थोड़ा 7 बजे होटल आ जाइए, 7 साढ़े 7 आप खाना वग़ैरह खा लीजिए, उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप रात को अ, 8 साढ़े 8 बजे से 10 बजे तक अगर आप पढ़ना चाहें, तो आप पढ़ सकती हैं, ये भी संभव है। देखिए होटल रूम में बैठ के तो आप पढ़ेंगी, तो वहाँ पे कोई आपको तंग भी नहीं करेगा। दूसरा आप देखिए अ, और भी 2-3 चीज़ें आप कर सकती हैं कि आप एन्जॉय भी कर सकें। आप वहाँ पे अ, काफ़ी अ, देखिए दिन में, मैं यही बोलूँगी दिन में तो आप मत ही पढ़िएगा, जब आप घूम रहे होंगे। देखिए उस समय क्या होगा ना, कि अगर आप घूमते-घूमते फ़ोन में वीडियो देखोगे, तो आप एन्जॉय नहीं कर पाओगे। आपको कुछ इतना स मतलब समझ भी नहीं आएगा, आपका 2 जगह ध्यान रहेगा फ़ोन में कभी वीडियो देखने में, कभी आपका ध्यान मतलब आधा वहाँ पे और आपको फिर जो आपके साथ घूम रहे होंगे ना, उनको फिर ऐसा लगेगा कि आपका घूमने में इतना कोई अ, मन नहीं है। तो आप ऐसा करिए, आप दिन में घूम लीजिएगा। घूम के वापस आने के बाद शाम को अगर आपका जैसे समय आपको मिले जैसे अ, 2 घंटे तो आप उस समय आप पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, सारा दिन घूमने के बाद आपको शाम को ऐसा भी नहीं लगेगा, क आपके साथ जो घूम रहे हैं उनको कि आप घूम नहीं पाए और शाम को जब आप आपका होगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको उस समय कोई कुछ कहेगा भी नहीं। और बाक़ी, मैं तो देखिए यही बोलूँगी कि अ, जब किसी ठंड वाली जगह जा रहे होते हैं ना, तो देखिए कपड़े उस तरीक़े से ही रख के ले जाइएगा कि अ, आपको ज़्यादा भारी ना लगे आपका बैग क्योंकि विंटर्स में ना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर अ, ज़्यादा सामान हो तो उसको पकड़ के ले जाने में और ध्या इसलिए ध्यान रखिए कम से कम ही सामान ले जाइएगा और आपको तो बोला आपने कि जहाँ आप रहती हैं वहाँ ठंडी के कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ठंडे कपड़े खरीदिए वो लेकर जाइए, बाद में तो फिर देखिएगा आपके किसी काम आएँगे नहीं आएँगे, वो आप बाद की बात है। देखिए मैं तो यही बोलूँगी इससे आपका काफ़ी हद तक काम आसान हो जाएगा और आप ये अ, थोड़ा-सा ये तरीक़ा ये अपना सकते हैं, थोड़े बहुत जिससे आप आराम से घूम भी पाएँगे और पढ़ भी पाएँगी। जी।
जी। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। जी। उ, जी। जी। हुँ, जी। हुँ। जी। जी, बिल्कुल, मैं समझ गई आपकी बात को और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी बात अ, मानने की और समझने की। बाक़ी आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।